Evet, tabii. Evet, yani, eee, Türklük deyince artık Türk çayı ve tatlı oluyor gerçekten. Eee, bitmeyen zengin bir menümüz var. Yani, yemek yediğimiz zaman, eee, sanki yemek çok az doyurmuş gibi arkasına tatlı ve çayımız oluyor. Tabii, biraz zaman ayırıyoruz, hani, vakit oluyor arasında hemen servis etmiyorum onu ama, eee, şeyi çok seviyorum Yani, değişiklik gösteriyor. Kek yapıyorum mesela genelde ama, eee, onun yanına, böyle, sütlü tatlılar yapmayı da tercih ediyorum. İşte, mesela ben Panna Cotta'yı çok sevmiştim, bir yerde denemiştim. Onu yapıyorum ya da kekimde şeyli oluyor: Kuru bir
Hı hı. <chuckles> Tabii. Hı hı. Hı hı. Güzel. Hımm. Pem Bir daha bir daha tekrar ede tekrar edebilir misin? Duyamadım tam. Pembe?
Tabii. Panna Co Panna Cotta İtalyan tatlısı böyle. Hafif sütlü bir tatlı. Eee, jelatinle yapılıyor. Imm, evet, bir de kekimi de, böyle, sade yapmayı değil de elmayla yapıyorum, kendi sosu var. Eee, kuru kuru keki çok fazla sevmiyorum ya da, işte, çikolatalı kek falan olması gerekiyor. Hep böyle birden fazla çeşit yapabiliyorum yani hani. Ya da, işte, gelen kişi de zaten genelde bizim geleneğimizde tatlısıyla gelir. İşte, şerbetli bir tatlıyla gelmiş oluyor, işte
A a! Tamam. Panna cotta. Hımm. Tamam. He he. Hımm. İlginç. Kulağa ilginç geliyor. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Evet, böyle, baklava falan getiren oluyor mu bazen?
Evet, oluyor. Tabii, çok severim ben de bu arada. <chuckles>
He. <chuckles> Evet, baklavaya "hayır" diyebilmek zor olsa gerek yani. Çoğu insan sever, evet. Gerçi şekerli olduğunu düşünenler de var ama, eee, hani, kişiden kişiye ama çayla güzel kombinasyon olsa gerek yani. İii, şekersiz çayla, tabii. <chuckles> Evet. Peki, iii, çocuklar geliyor mu hiç, böyle, misafir geldiği zaman? Çocuk ağırlıyor musunuz, hani, misafirlerde?
Öyle, gerçekten öyle. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Şekersiz bir çayla Aynen öyle. Eee, annem Yani, bekarken, evet, oluyordu annemin evinde ama evlendikten sonra bizim çok, böyle, hani, evli çocuklu arkadaşlarımız yoktu. Evlilerdi ama çocukları yoktu daha henüz ya da, ııı, varsa da, işte, bebeklerdi. Böyle, etrafa çok fazla rahatsızlık verecek türden değildi yani. Ama çocuklarla aram iyidir, yani severim onları.
Hı hı. Hıı. Hıı, yani "Ya yaramaz çocuklar problem olabilir." diyorsun yani misafirler varken. Öyle mi anlamalıyım? <chuckles>
<chuckles> Yok ya! Ben çok sorun yapmıyorum ama mesela benim teyzem çok takıntılıdır. Eee, teyzem mesela misafir ağırlarken sadece bahçesinde ağırlar. Yani biz bile olsak bu; bahçede yemeği yeriz. Evin içine sokmaz bizi hiçbir şekilde. Çocuklu aileleri.
A! Hımm.